อะฮะ ได้ค่ะ อันเนี้ยมันจะ อ่า ทางบรรพบุรุษเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญเนาะ ท่านบอกว่า "ลูกหลานทุกคนน่ะค่ะ ต้องให้ได้ร่วม ถ้าได้ร่วมทั้ง 2 ครั้ง ทั้งรับทั้งส่งก็จะดีมาก แต่ถ้าเกิดว่าร่วมได้แค่ครั้งเดียวอะ ก็ให้เลือกว่าจะรับหรือว่าจะส่งก็ได้ แต่ว่าก็จะบอกว่าถ้า ถ้า ถ้าทั้ง 2 ครั้งจะดีมากค่ะ" พิธีกรรมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลย มันก็คล้าย ๆ เดิมเลยอะค่ะ ก็คือไปที่วัดกัน ก็ไปทำบุญพระท่าน ถวายอาหารท่าน ค่ะ ที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือว่า อ่า เรา เราจะมี อ่า อาหารอีกหนึ่งเซตที่ ที่เราจะส่งมาให้กับ ให้กับบรรพบุรุษของเราอะนะคะ ซึ่งอาหารในเซตนั้นน่ะมันก็จะมีเหมือนสัญลักษณ์ที่ ที่บอก เป็นแทนของที่ ที่สำหรับผู้ล่วงลับเขา สามารถเอาไปใช้ได้อะค่ะ อย่าง อ่า มันจะมีขนมลา ซึ่งขนมลาเนี่ย เขา เขา เขาจะแทนเป็น อ่า เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่เป็นผ้าพับ ๆ ผืนใหญ่ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือขนมลา ขนม อ่า แถวนั้นจะ ว่าขนมเจาะหูเนาะ ขนมเจาะหู หรือขนมเหมือน คล้าย ๆ โดนัตเนาะ อา อย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบแทน แทนอัญมณี เครื่องตกแต่ง อา ใช่ค่ะ ก็จะแทนอัญมณี เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับใด ๆ ค่ะ แล้วก็จะมีข้าวพอง หรือว่าขนมสะบ้าที่จะเอามาแทนเป็นตัวเงิน อย่างงี้ อา ค่ะ แล้วก็มันมีข้าวต้มสามเหลี่ยมที่จะเอามาแทนเป็นอาหาร อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม อ๋อ หรือจะเป็นขนมของทางใต้ใช่ไหม? อา ครับ อ๋อ ก็ อันเนี้ยคือพือ พอได้ฟังแล้วอะครับ อันนี้อาจจะเป็น จัด จากที่เราเหมือนเขา เรา เราเคยได้ยินหรือเห็นมา ถ้าเป็นของทาง ทางจีนกันเองน่ะ ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะ เหมือน เหมือนการเผา อ่า ในสิ่ง ใช่ อา ที่เป็น อ่า พวกของใช้ที่เป็นรูป อย่างงั้นไปเลย แต่ว่าในกรณีที่เป็นน่ะพิธีกรรมของคนใต้เนี่ย อา ที่พิ เรียกว่าพิธีชิงเปรตเนี่ย อ่า ในช่วงของพิธีรับเนี่ย เออ เราก็จะมีในเรื่องของการ อ่า เตรียม อ่า ตัวเป็นคัด เป็นของชุดพิเศษแล้วกัน ซึ่งเป็นขนมเนี่ย ซึ่งแต่ละ อ่า ขนมแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแทนใน เกี่ยวกับสิ่งของแต่ละอย่างที่เขาอาจจะได้รับแล้วกันเนาะ อืม
ใช่ ช่างกงเต๊ก ถูกต้อง ใช่ คล้ายกันเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ ซึงมันก็ มันก็ดีนะ แล้วก็เนี่ย เขา เขาจะแบ่งเซตเนี้ย เอามาเซตหนึ่งอะค่ะ แล้วก็เซตพวกเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็น ไอเนี้ย ถ้าเกิด ว อา เราก็ พระท่านก็จะ เขาเรียกว่าเหมือน เหมือน อ่า สวดมนต์ใด ๆ ให้เนาะ เพื่อส่งไปให้ถึงกับบรรพบุรุษของเราด้วยอะค่ะ แล้วก็ไอ ไอเซตพวกเนี้ยค่ะ ที่จะเอามาชิงเปรตกัน
ครับ อืม อา